बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा।
जी। नहीं तो देखिए, जैसा कि आपने बताया कि अ, आपके मित्र को ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक था, लोग मिलते द अब वाक़ई में लोगों को ऐसे कोई बता देता है कि मैं तो वीडियो एडिटर हूँ, तो लोग ऐसे उसको सोचते हैं कि अरे! क्या ही करते हो, तुम तो वीडियो एडिट करते हो। तो जब उनको अगर ध्यान से बैठ के बताओ कि 1 5 मिनट की वीडियो एडिट करने के लिए 4 से 6-6 घंटे लोगों को लगते हैं, तो उनको लगता है कि अरे! क्यों? इतना क्यों टाइम लग रहा है? तो आप जरा एक बार उस चीज़ में थोड़ा-सा डीप में आइए, उन चीज़ों को समझिए तब आपको मालूम पड़ेगा कि हर चीज़ जो बोलने से आसान है, वो दिखती आसान है, जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितनी कठिन है। वैसे ही आपने अगर ब उसकी बात किया जाए अगर आपका जो अ, सपना है, तो सपने भी ऊपर से दिखते बहुत आसान है कि, नहीं आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब आप उतरते हैं तो कई ऐसे भी लोग होते हैं जो उसको छोड़ देते हैं और ऐसे भी कई लोग होते हैं जो कि इतनी ऊँचाई तक चले जाते हैं, कि जि फिर लोग बोलते हैं कि अ, ये तो मतलब पता नहीं कैसे चला गया। अब पता नहीं, नहीं, उसने मेहनत करी है, उस चीज़ पे टिका रहा, तब जाके वो वहाँ पर है। जी।
जी। जी, जी। सही बात है। हुँ। सही बात है। जी, जी। हुँ। उ बिल जी, जी। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो मैं तो यही सोचता हूँ कि क्या है ना, कि अ, आने वाले कुछ सालों में जो है अ, पूरी मेहनत करी जाए और कहते है ना जो भी हमारे अ, जो लक्ष्य हैं, जो भी सपना है, वो जो है हम पूरा करा जाए और चाहे कहते हैं ना, कितनी भी मुश्किलें आएँ, गिव अप नहीं करना चाहिए। तो कम से कम आगे आकर ये पछतावा नहीं रहता है ना कि हमने जो है, अपनी तरफ से मेहनत नहीं करी, क्योंकि देखिए स्थिति कभी भी जो है बदल जाती है, तो लेकिन अ, जो इंसान के अंदर एक ज़ज्बा होता है, वो अ, मेहनत करने की जो क्षमता होती है ना, वो हमेशा जो है उससे साथ देती बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो चलिए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके और आपके विचार जानकर, तो आशा है जो आपसे दोबारा बातचीत होगी। जी।
जी। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात। हाँ। बिल्कुल। उ हुँ। बनी रहती है। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमको भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आशा करता हूँ कि आप भी अपने भविष्य में सक्सेसफुल हों। धन्यवाद।
बिल्कुल, मैं भी। धन्यवाद।

अपने जो घर के लोग होते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि हमारे सपने भी ज़रूरी हैं और सपनों के साथ-साथ उनको सही समय पर करना भी ज़रूरी है। अब हो सकता हो कि मैं अ, चीज़ को धीरे-धीरे करके करूँ, तो कई लोग पिछड़ जाएँ, तो ये भी थोड़ा-सा दिमाग में रहता है कि जो सपने हैं उनके लिए अ, थोड़ा मेहनत अगर मुझे ज़्यादा करनी पड़े, तो मैं मेहनत जल्दी करूँ और अपनी सक्सेस को थोड़ा जल्दी ले आऊँ। जी।
जी। हुँ। जी, जी। जी। सही बात है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक कहा आपने, मुझे भी लगता है ना कि देखिए, सपने देखने से ही सपने पूरे नहीं हो पाते, आपको उसके लिए क्या कहते हैं ना, कड़ी मेहनत जो है हमें करनी पड़ती है हाँ, बिल्कुल और अ, ये भी नहीं है कि हम जो है बस 1-2 दिन जो है एकदम हमने पूरे-पूरे 24 घंटे मेहनत कर ली। मुझे तो लगता है उससे भी नहीं आपको मतलब कहते हैं ना हर दिन, वो क एक निरंतर हाँ, निरंतरता कहीं न कहीं हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसे हम शायद अंग्रेजी में कंसिस्टेंसी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और देखिए अक्सर वही कहते हैं ना कि बड़ी अ, मुश्किल भी होती है, जैसे अगर हम अभी हम अपनी ही बात करें, तो सिर्फ अ, कभी-कभी बड़ी कठिनाइयाँ जो है इसमें मैं भी जो है कहीं न कहीं अ, महसूस करता हूँ ना कि हर दिन अ, उस उसी अ, शिद्दत के साथ कभी-कभी अ, पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे आपने बताया कि आप जो है इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उसी में उसी क्षेत्र में आपको कोई ऐसा कोई ख़ास सपना है कि आप जो है कुछ अ, कुछ ऐसा कुछ अ, नया करना चाहें या फिर जो आपको काफ़ी पसंद हो?
हाँ, हाँ। जी, हाँ। मेहनत भी करनी होगी। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, थोड़ा, थोड़ा। जी। हाँ, हाँ, हाँ। सही बात। हाँ। जी। हुँ। हाँ। हाँ। जी। नहीं देखिए, मुझे तो ज़्यादातर पसंद ऐसे तो कोडिंग है। अ, मैं अपना बैठ के कोडिंग वगैरह देखता रहता हूँ और कई नई-नई चीज़ें बनाता रहता हूँ और जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा-सा देखना, सुनना, उनके बारे में और जानकारी लेना कि वो क्या है, कैसे काम कर रही है। तो ये जो एक चीज़ है वो क्या है कि पहले तो उतना नहीं था मुझे इंटरेस्ट मगर जब मैं एक बार आया, तो जो मेरे सपने थे उन चीज़ों में क्या हुआ कि मैंने उन चीज़ों को जोड़ा, कि नहीं अ, जो चीज़ें हैं, जो ख्वाब हैं उनको कैसे-कैसे करके आपको अपना क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो अ, सपने होते हैं आपने भी एक चीज़ बताई वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि सपने देखने से नहीं पूरे होते, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी होती है, और मेहनत करने से पहले मैं मानता हूँ कि आपको एक अ, जैसे रेल होती नहीं, एक पटरी पर चलती है तो उसके लिए आपको भी अपना एक पटरी बनानी पड़ती है अपने चीज़ों को लेते हुए, कि आपको कहाँ जाना है और कितने समय के अंदर-अंदर तक पहुँच जाना है। तो ये जो चीज़ें होती हैं अ, जो आपका सपने हैं, जो आपके ख्वाब हैं, उनमें लोगों को ज़्यादातर ऐसी जगह पे मुश्किल आती है कि लोग अ, उस चीज़ को एक ल अ, सही तरीके से लाइन नहीं करते, इसके चलते उनको आगे चलके बड़ी दिक्कतें को झेलना पड़ता है। जी।
जी। हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ। जी। जी। सही बात।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

हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
मैं काफ़ी अच्छा हूँ मित्र, आप बताइए आप कैसे हैं?
मित्र मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप और आपके घरवाले सब लोग ठीक होंगे।
जी, जी, बिल्कुल।
तो आज एक अ, एक दूसरे मित्र हमको मिले थे और थोड़ा बातचीत होने लगी भविष्य को लेके, कि भविष्य को लेके आपके सपने क्या है? तो बड़ी देर तक वार्तालाप चली। तो उसमें कई चीज़ों का निष्कर्ष भी निकला, कई जगह पर हम लोग अटके भी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या भविष्य के सपने हैं और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
अच्छा। जी, जी। जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी, बिल्कुल, देखिए मुझे तो ऐसा भी लगता है ना कि अ, मतलब बचपन से लेकर कभी-कभी जो हमारे कहते हैं ना जो रुचि बदलती है, तो साथ ही साथ उस समय के लिए हमारे ना थोड़े-बहुत सपने भी जो हैं अ, बदल जाते हैं। तो जैसे जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, तब हम कभी सोचते थे कि अ, कहते हैं ना वो अंतरिक्ष में जाएँगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे, तो उस समय वो एक सपना जो है अ, रहा करता था। फिर जब धीरे-धीरे और बड़े हुए ना तो एक तरह से ये भी रहता है कि आपको और भी जो है क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है और भी कई च नई चीज़ों के बारे में जो है सीखने को मिलता है। तो वो रुचि भी अपने आप जो है बदलती रहती है, तो देखिए अब अगर मैं बात करूँ तो अब मैं जो है पढ़ाई कर रहा हूँ इंजीनियरिंग की और उसी में मैं चाहता हूँ कि सपना है मेरा कि उसी में जो है अच्छी तरक्की करूँ, क्योंकि कहते हैं ना जिसका चयन हमने किया है, उसमें अच्छे से अगर मन लगा के जो है अ, पूरे शिद्दत के साथ चीज़ों को करें हाँ, बिल्कुल काम करें, तो उसमें भी अ, बहुत ही अच्छा प्रयास एक अच्छी कहते है ना अ, कामयाबी हम हासिल कर सकते हैं, तो आपका वैसे क्या कोई ख़ास ऐसा कोई सपना है जिसको लेके आप अभी पूरी मेहनत कर रहे हो?
जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। <laughs> सही बात। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। अच्छ अच्छ हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, सही बात है। जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। काम करें। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जी देखिए, मैं भी अभी इंजीनियरिंग में ही हूँ और मेरा मैं भी अपने सपनों पर यही काम कर रहा हूँ कि कैसे करके जिस चीज़ को मैंने चुना है, उस चीज़ में मैं अपने आप को ज़्यादा तरीके से निखार सकूँ। अपने आप को बहुत तरीके से जो बोलते नहीं है कि प तरह-तरह की चीज़ों में ला सकूँ और देख सकूँ कि कहाँ पर क्या है और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मेरा सपना है वो मेरा ये है कि अ, थोड़ा-सा जो घरवाले हैं, जो चीज़ें हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं, हम लोग मिडिल क्लास से हैं तो
जी, जी। जी। जी, जी। जी। हुँ।

सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं भी आपकी बात से पूरी तरीके से सहमति रखता हूँ। मुझे तो लगता है ना कि खास तौर पर जो हम जैसे विद्यार्थी हैं, तो इस समय पे जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी सपना है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय हमारा ए अ, कहते हैं ना, यही होता है कि हम जो हैं, इस दौरान अ, कहते हैं ना कि किसी और चीज़ों से ना भटकें और अपने जो लक्ष्य हैं, उसी की तरफ बढ़ते बढ़ते रहें। कि देखिए, इस अभी भी जो हमारी उम्र है ना, उसमें अ, हम, जो है, हमारे अंदर काफ़ी ऊर्जा रहती है। तो इसका एक तरह मैं बोलूँगा, जो है, सदुपयोग जो है, बिल्कुल करना चाहिए। तो जैसे अगर मैं अ, अपना एक अब एक तरह से अगर मैं अपनी बात स साझा करना चाहूँ अपना अनुभव, तो देखिए, मुझे भी, जो है, अभी मैं, जो है, करंटली अ, कंप्युटर साइंस ही इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो कोडिंग वगैरह में ना, तो मैंने भी, जो है, 10वीं ग्यारहवीं जब मैं 10वीं में था, तो इसके अंदर मेरी रुचि मैंने बना ली थी। तो उस समय मैंने पहली पहली लैंग्वेज जो है, जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसी के बाद से, कहते हैं ना कि अ, एक हो गया कि मतलब सपना कि हाँ, मतलब एक अच्छा कंप्युटर साइंस इंजीनियर बनना है। तो बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि काफ़ियों का होता होगा। अब तो इसमें काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं ना, बड़ी ज़्यादा अ, एक तरह से संख्या भी बढ़ चुकी है ऐसे। तो मुझे लगता है कि जो है, हमें कुल मिलाके अ, कहीं न कहीं, देखिए अ, लक्ष्य के बारे में, जो भी अ अ, एक तरह से मैं बोलूँगा कि कदम आपको उठाने होते हैं ना, वो आपको उठाने चाहिए, और कहते हैं ना कि अ, बेफ़ालतु में चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मुझे तो लगता है, फिर भी हमारे जो अ, कहते हैं ना, जो सपने हैं, वो तो वैसे काफ़ी ज़्यादा जेन जेनरिक हैं। लेकिन कभी-कभी कि कभी-कभी, देखिए, कुछ सपने ऐसे होते हैं, जिनके लिए अ, होता है, आसपास के लोग जो हैं, वो अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देते या फिर आपको सपोर्ट नहीं मिलता। मुझे लगता है कि क्योंकि समस्या रहती है। जी, आपने कभी ऐसा देखा है?
जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा। हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात। हाँ। जी। हाँ। हाँ, ये भी बात सही है।

जी, जी, देखिए अ, बिल्कुल म देखिए हमारी ना हाँ, मतलब अ, एक सहपाठी है तो अ, उन्हें मतलब देखता हूँ कि फोटो वगैरह का काफ़ी शौक है, वो वीडियो एडिटिंग का, या एक तरह से फ़ोटोग्राफी का और ऐसा है कि अब देखिए अ, वो उसमें तो ऐसा कोई करियर जो है परस्यू नहीं कर रहे हैं। अ, वो भी जो है हमाई अ, मतलब हमारी पढ़ाई कर रहे हैं साथ में, लेकिन ये कहते ना वो दिख जाता है कि मतलब जो व्यक्ति होता है ना जब वो एकदम स मसब उसका मन नहीं लगा रहता है इन चीज़ों में और देखिए अभी भी जो है ना वो शौक के तौर पे अपना उन्होंने वो शौक छोड़ा नहीं है, फोटो वगैरह अभी भी वो लेते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। मुझे लगता है कि अ, कहते है ना कि एक ये भी हमेशा रहता ही है कि देखिए फिर अगर आप अपने अगर जो आपका सपना है जिसमें आप रुचि रखते हो, देखिए उसमें बड़ा नेचुरल रहता है कि आप अच्छा करोगे और कहते ना उसमें अच्छी सफलता भी हासिल करोगे। लेकिन अगर आप फिर उसक आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फिर आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपकी रुचि नहीं है तो उसमें बड़ी अ, समस्या भी जो है हमें अ, देखने को मिलती है, आदमी का मन नहीं लगा रहता। मुझे तो लगता है ना कि हाँ जो मतलब कहते ना कि जो जिसमें हमारी रुचि है, अ, जो हमारा सपना है उसी में जो है हमें कहीं न कहीं आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे मेरा एक दोस्त था तो जब हम 9वीं 8वीं में थे, तो उसका क्या था कि उसे ना ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनना था और देखिए वो उसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा भी था, तो मतलब पढ़ाई-लिखाई में भी वो ठीक-ठाक था लेकिन कहते ना उसी उम्र से ही जो है उसने उसमें जो है काम करना शुरू कर दिया था और देखिए उसके जो परिवार वाले थे, तो वो बड़ा ही नज़रों में सपोर्टिव हैं। उन्होंने कहीं से भी उसको जो है बल्कि क्या था ना जब वो 11वीं 12वीं में आया तो जो एक मैक करके कोई स्टूडियो होता है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोई इंस्टिट्यूट है, उसमें जो है उसको जो है एनरोल कर दिया था। देखिए आज मैं जब देखता हूँ ना तो मतलब उसके बाद से तो उसने काफ़ी कामयाबी हासिल करी है क्योंकि जगह-जगह प्राइज़ेज़ वगैरह भी जीते हैं, बाहर जाता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये एक देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि जो सोचा है वही जब आप कर पा रहे हो तो उसके अलग ही अनुभव रहता है, मजा आ जाता है। जी, जी, आप कुछ बताना चाहें इस बारे में?
जी। अच्छा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। हाँ, हाँ। अच्छा! हाँ। सही बात। जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। ये तो बात सही आप है। हुँ, हुँ। हाँ। अच्छा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। अरे वाह! हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। अच्छा। अच अच अरे वाह! बिल्कुल। हुँ।